อา เหรอคะ?
ใช่ คุณครูใส่กรอบให้ด้วยนะ ใส่กรอบให้เรา แล้วก็ให้เราแบบ ให้เราเอากลับมาค่ะ เออ ด้วยความภูมิใจว่า ได้ตั้งที่ สาม แน่ะ อืม
เออ ตอนนั้นคุณรู้สึกยังไงบ้างคะว่า ผลงานของเราอะ เอ่อ มันเหนือความคาดหมาย อยู่เหนือความคาดคิดอะไรไปไหมคะ? พอ แบบเนี้ยค่ะ
ภูมิใจมากค่ะ ด้วยความทุ่มเท ทำทุกวันอะเนาะ แล้วก็มันเหนือ ความ ความคาดหมายของเราจริง ๆ ค่ะ เราไม่นึกว่า มันจะสามารถส่งประกวดได้ด้วยซ้ำอะ แล้วแบบแค่มีงานส่ง เราก็โอเคแล้วอะค่ะ แต่พอออกมาอย่างงี้ ก็คือภูมิใจมาก ๆ เลยอะค่ะ
อือฮึ อ๋อ โอเคค่ะ ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ สนุกมาก ๆ เลยค่ะ สวัสดีค่ะ